Да, и такое тоже было. Знаешь, вообще столько раз, если подумать, столько разных источников было. Я ещё помню, что было радио, и можно было, ну, выбрать радиостанцию себе по душе. Я помню в то время, м, вот мне очень нравилось слушать, э, радио "Максимум", была такая станция в России, "Наше радио". Ну тэ там потому что включали, знаешь, такую, больше рок-музыку, что-то альтернативное, но меньше попсы условно там было, мне п Мгм.
Мгм мгм. Мгм. То есть у тебя вкус, э, сформировался, вернее начал формироваться примерно в классе 9-10, да?
Мгм. Я думаю, да, да. А вот ты, кстати, вот сказала про одноклассников там или друзей, которые говорили: "Послушай классную песню". Вот да, помню, что, м, э, одноклассник брат одноклассника, вот так открыл для меня, э, мою самую любимую на сегодняшний день группу, кстати. Да.
М, ничего себе! Какая это группа?
Это группа Garbage. Это так такие они, м, американские, рокоальтернативный такой вариант. Я просто, м, помню, что мы зашли к ним как-то в гости, ну, что-то там после школы быстро что-то взять, и вот по по MTV опять же, по телевизору клип этой группы играл, он такой: "Ой, это вот любимый клип моего брата!" Как-то вот так вот, э. Я такая думаю: "Что там, интересно, нравится?"
Мгм! Мгм мгм. То есть это было на тот момент очень популярно, да? Оно играло и по радио, играло и по телевизору, и рассказывали друзья. То есть и тебе тоже понравилось?
Мгм мгм. Я, кстати, скажу, что было Мгм мгм мгм. Я не скажу, что это была прям мегапопулярная группа, но м мне она казалось какое-то такое, что вот, э, только ценителям, э, она известна и только они ее поймут. Ну как бы такой, не сильно мейнстрим мне казался. Вот, а потом, помню Мгм.
Мгм. Мгм мгм. Да. И скажи, пожалуйста, а с со временем у тебя как-то менялись вкусы или вот ты сказала, ты на данный момент тоже слушаешь эту группу, э, в принципе, ты и осталась при своём вкусе?
Мгм.